Quindi diciamo sorvolare, non soffermarsi, <tsk> mhmm, ta più di tanto su
<smacks lips> Sì magari non allora, non dar mhmm, se ti dice: "Eh però certo che oggi proprio non ti si è visto". Cioè su commenti del genere proprio non rispondere neanche, sorvolare. Cioè i casi sono 2 o rispondi o sorvoli. O no?
Ok Certo, certo. Magari mh, sì, tante volte dico: "No, guarda, mi dispiace". Cioè in maniera molto tranquilla così cerco di non "Sì, ehm, sì, però anche oggi non ce l'ho fatta, ehm, cercherò di recuperare appena possibile". Capito?
Anche pe mh. Tranquilla. Non accendere, mh. Ah quindi tendi in questi casi a a giustificarti a dire:"Guarda non ce l'ho fatta perché ho avut avevo dovuto fare altro, recupererò". Sì perché io sinceramente, ti sconsiglio di andare a imbastire delle discussioni perché vuoi o non vuoi, lui è il team leader.
Ehm, sì. Eh sì.
Eh, il coltello dalla parte del manico, passami il termine, c'era lui e quindi diciamo che, mhmm, non so se, non e non essendo una una relazione uno, no non una relazione scusa, un rapporto diciamo paritario, cioè se fosse un collega è un conto, ma essendo il team leader, non vorrei mai che magari questo d diciamo gli girano scusami, s se te lo eh.
Sì, mi mi mi può prendere anche di punta, no? Come si dice. Viene da dire ecco, creare quel cron contrasti, certo.
Eh hai capito? Quindi è meglio seco mhmm, bravo, secondo me eh il team leader è meglio tenerselo buono. Nel senso, se questo lavoro, mhmm, se questo lavoro ci tieni, se questo lavoro comunque ti dà qualche soddisfazione, ti piace, così, certo che se esagera allora a quel punto no, metti de il limite, però se diciamo i commenti son non sono maleducati e rimangono su questo piano.
Mh. Sì.
Io ti direi che puoi anche sorvolare. Tu cosa ne pensi di questo?
No, no, anzi ti ringrazio per questo consiglio, nel senso di di dare meno peso, no? Perché tante volte magari, ci creiamo poi anche delle paranoie o lavoriamo invece dare più leggerezza.
Sì, poi io non penso che poi lui lo di mhmm, io non penso poi che lui lo dica non è non penso sia un fatto personale sinceramente, magari lui lo dice proprio, cioè, solo discorso lavorativo, non è un attacco personale sicuramente, no?
No, no, no, non cre almeno non credo, per il momento non credo. Poi ripeto, cioè io comunque gliel'ho fatto presente, che in questo periodo sono preso da da da altri progetti e quindi gliel'avevo già, mhmm, detto di persona, quindi la prima risposta è stata, mhmm, da parte sua: "Okay". Quindi, va bene, comunque grazie per avermi un po' alleggerito anche da questo peso, e come come sempre ti ringrazio per i tuoi consigli.
Mh, mh, mh. Certo. Mh, mh, mh. Okay. Mh. <snorts>

Eh diciamo che, anche se alcune volte lavoro pochissime ore, comunque riesco ad ottenere dei buoni risultati. Mh.
Riesci comu sì, quindi non sei neanche attaccabile diciamo da quel punto di vista lì, perché tu comunque il lavoro a casa lo porti, quindi mh, mh, mh.
Mhmm, no. No. Sì, sì, sì, sì, diciamo di sì, che comunque ho sempre avuto buoni risultati. È soltanto che sono diminuite un pochettino quelle che sono le ore, ehm, di lavoro, quindi naturalmente più lavoro più risultati porto, no, ehm, la per l'azienda.
M oka eh c beh certo. Mh-mh, ma queste frecciatine, questi commenti da parte del tuo team leader, ehm, son ehm, avvengono spesso od è una cosa che magari è aumentata solo nell'ultimo periodo?
Ma, mhmm più che altro nell'ultimo periodo. Ma questo è avvenuto anche del fatto che, ehm, da parte dell'azienda c'è stato ehm, prima di dedicarmi su altri progetti, una diminuzione del lavoro anche da parte loro. Quindi in qualche modo mi sono visto anche costretto, no, a, mhmm, guardare un pochettino altre forme di lavoro che mi potessero garantire un'entrata per integrare. E quindi, ehm, siccome adesso è di nuovo aumentato il lavoro, ma io nello stesso tempo ho preso anche altri impegni, eh, insomma diventa un po' difficile da gestire. Quindi, siccome non sono non gliel'ho fatto, m <tsk> mai presente, ma in maniera diretta nel dire: "Guarda che, ehm, nei momenti di difficoltà, insomma, non è che vi siete preoccupati più di tanto, insomma no, de <chuckles> di chi ehm, doveva, somma, quadrare un po' i conti". Ehm, però penso che n lui ne è consapevole di questo.
Mh. Ah okay. Certo. Per integrare, okay. Mh. <scoffs> Mh-mh. Sì.